Oye, platicando de la relación de pareja. ¿Cómo le haces tú para cuidar la relación de tu con o sea, tú y tu pareja, o o o qué aconsejas para las parejas cuando ya se convierten en padres? ¿Cómo cuidar de esto?
Bueno, mira, este, yo creo que, eh, yo compararía una relación de pareja con el despegue de un de un cohete, ¿no?, que va al espacio exterior. Eh, la primera etapa de la relación es, este, así como el despegue de un de un cohete es, este, muy fuerte, ¿no? Mucho fuego, mucha fuerza y mucho combustible, etcétera, eh, mucha pasión, mucho encuentro y y mucho compartir. Este, pero eso finalmente se desgasta y y creo que, eh, lo que seguiría para poder ya romper la la atmósfera y llegar al espacio exterior, el impulso que falta, este, podría ser de 2 maneras. Si no llegan los hijos, pues formar un propósito común, ¿no? Este, y y si llegan los hijos, eh, los hijos se convierten en ese propósito común. Es decir, es algo que los dos queremos hacer y queremos, este, sacar adelante y nos da Claro.
Ajá. Ajá. Tiene sentido, sí. Como hacerlo bien, ¿no?, y y como equipo.
Nos da, sí, y nos da un una nuevo enfoque para poder, eh, seguir esta relación que funcione en beneficio de los pequeños, ¿no? Entonces, es digamos que la llegada de los niños puede ser un motivo para para, este, pues, mantener esa relación viva, ya no tan fogosa, ya no tan explosiva, ya no tan, eh, digamos, volcada en nosotros, sino hacia afuera, y requiere una dinámica diferente.
Claro, sí, o sea, creo que como tú dices, ¿no? O sea, cuando empieza esta relación, empieza como todo color de rosa, todas estas emociones a flor de piel, todo es nuevo, todo es emocionante, ¿no? Y conforme va pasando el tiempo, o sea, a lo mejor ya se vuelve un poquito más rutinario y todo y a lo mejor, pues, eh, encontrar este bien común, este este, futuro juntos que para muchas personas, eh, son los hijos, ¿no? O sea, para algunas pueden ser muchas otras cosas
Sí. Claro. Ujú.
pero en este caso, pues, eh, eh, son los hijos, ¿no?, lo que estamos hablando, ajá. Entonces, no sé si en tu caso, eh, ¿te llegó a pasar esto con tu pareja, que que decidieron que este futuro sean los hijos? Y sí, sí, ¿qué fue lo que cambió en tu relación cuando nació tu primer hijo o hija? ¿Se rompió algo, apareció algo nuevo? O sea, ¿qué cómo fue esta transición, no?
Hablamos de ser padre, sí. Bueno, mira, este, yo te podría decir que, eh, yo tuve la oportunidad de de, eh, equivocarme y después aprender de mis errores. Tuve un matrimonio primerio primero, este, mm, enviudé, ¿sí? Y posteriormente me casé ya en segundas nupcias con otra persona y con la que también tuve tuve, eh, hijos, ¿no? Entonces, de mis primeros errores, este, mm, saqué algo de de conocimiento que me sirvieron para tratar de hacerlo un poco mejor en la segunda vez, ¿no? Y en ese sentido, yo creo que, eh, lo que tiene que hacer uno es, eh, entender que la dinámica de la pareja va a cambiar de manera definitiva en muchos aspectos y que, este, hay algunos, este, digamos, algunos problemas o algunas, eh, retos que que hay que superar. En este caso, por ejemplo, eh, el hecho de que una mujer se convierta en madre es una gran renuncia, es un gran cambio en su vida, ¿no? Que que pues llega a impactarla tremendamente y que llega a veces a a desmoronar su su identidad para tener que reconstruirse desde cero. Entonces, ese ese golpe, muchas veces, este, si si su pareja no lo no lo entiende, puede ser nocivo para la relación. Entonces, el primer paso o el primer tema que yo trataría es, mm, el papá tiene que entender que la mamá, pues, está dando s l literalmente, su vida. Sí, su vida para dar vida. Ujú.
Okey. Ujú. Ah. Mm. Sí, como que renunció parte de ella misma, ¿no? Como dicen muchos. Exactamente como dicen muchos, ¿no? O sea, cuando nace en el caso de una mamá, no, no, no. O sea, cuando nace el bebé, nace la mamá de nuevo otra vez, ¿no? Para reinventarse en este nuevo rol de, pues, de ser mamá y, como tú dices, ¿no?, eh, debería ser como algo de equipo de pareja de: "Okey, tú diste a luz, tú, tú hiciste todas estas cosas, te estás reinventando", pues, a lo mejor ahora la pareja de esta como la otra parte que no tuvo al al bebé, como tú dices, ser paciente, ser entendible, ser este como llegar a este punto medio, ¿no? De que somos un equipo, ahorita tú estás redescubriéndote, estás, este, a lo mejor inclusive físicamente, pues, te estás recuperando, ¿no? Y a veces algunos, eh, cuan o sea, cuando dan a luz, pues, pueden pasar por una cesárea fuerte, puede ser un un tema físico también difícil para la madre, ¿no? Entonces creo que lo que tú dices es muy importante: ser como un equipo para poder llevar esto a cabo es es clave, ¿no? Y por ejemplo, en el día a día, eh, ¿cómo se llegan a repartir las tareas y cómo evitan que eso se transforme en una fuente de pelea? ¿no? O sea, puede ser mucho esto de de que a lo mejor el bebé llora mucho en la noche y y no sé, en vez de que todas las noches lo haga ella o a lo mejor ella sí hace esto todas las noches, pero en el día l tú harías estas otras cosas. O sea, me comentas que, bueno, enviudaste, que que que aprendiste, ¿no?, esta segunda vez. ¿Qué fue lo que aprendiste para llevar a cabo una relación mucho más sana, una vez que ya nace el bebé en el día a día?, ¿no? Porque ahora sí que es un cambio total para todos, ¿no? No se duerme tan bien, no se come tan bien. También la parte de la intimidad cambia mucho, ¿no? Entonces, ¿cómo cómo vivirías esto o cómo viviste esto del día a día?
Ajá. Sí, sí, sí, claro. Bueno, este, sí, vámonos, ahora sí que, eh, por partes, eh, como dijo Jack el destripador, este, eh, eh <chuckles> Sí, sí, sí. Eh, la primera parte de de tu pregunta, este, creo que sí, hay que entender que, bueno, un un bebé es un pequeño tirano, ¿sí? Que llega a adueñarse de tu espacio, de tu tiempo, de tu de tu dinero, de tu paciencia, de todos tu tu amor, de todo, ¿no? Entonces, este, es muy amable y es algo hermoso en tu vida, pero es una realidad, este, es una persona, un un un u sí, es un, eh, hoyo negro de de necesidades que hay que atender. Entonces, eh, sí estar consciente de que tienes, digamos, la disposición y la y la, eh, actitud correcta para poder entenderlo, eh, lamentablemente, en algunos casos, una de las, eh, de las, eh, partes de la pareja no lo entiende y y y y pues no está dispuesto a colaborar, este, normalmente es es el hombre que tiende a ser un poco más, digamos que ajeno a las situaciones. Yo diría que que lo que tiene que hacer el el hombre es, em, asumir esas responsabilidades, ¿no? Por naturaleza, la mamá, pues está más presente, eh, lo tiene que alimentar, eh, lo cuida, este, en sus cosas, pero hay muchas tareas que que el hombre puede asumir, este, como el aseo de la casa, el atraer los ah, el suministro de bienes. Este, el bañar al bebé, el, eh, atender a la mamá que tiene necesidades también de de afecto y de acompañamiento y de atención, etcétera. Entonces, este es, eh, asumirlo conscientemente y con libertad y con con ahora sí que con valentía, este, para pasar ese primer trecho de de de pues la la infancia primera o la el crecimiento primero del bebé, que es una etapa muy dura, ¿no? Sabiendo que ya luego se liberan un poco, pero sí hay que tener esa convicción y esa entereza para hacerlo en en en pareja. Si eso no se hace, pues la relación, pues puede fracturarse, es es es muy muy lamentable. Y además, este, entender que también la mujer está pasando por una etapa de, eh, no es poco común, una depresión posparto donde el choque entre pues, es lo que era su vida y y y el nuevo compromiso que adquiere es es tremendo y Claro, claro. y a veces, pues llega a ser devastadora. Entonces hay que estar ahí al al pie del cañón y y mantenerse, pues, eh, firme, atento y dispuesto.
Eh, sí. <chuckles> Fue una pregunta muy muy abierta. Sí. <chuckles> S totalmente. No es algo sencillo, ¿no? O sea, totalmente. Claro. Claro. Ujú. Claro. Ujú. Como esta nueva realidad, ¿no? Claro. Sí, o sea, entender que no es algo personal, ¿no?, sino que es una, pues es un cúmulo de cambios tanto como de la persona, este, y y del tema también hormonal, que que se vive mucho, eh, como tú dices, el tema de la de la depresión, ansiedad posparto, de redescubrirse, ¿no? O sea, quién soy quién es esta persona que que dio a luz, este, y y, quién era esta persona cuando, pues cuando n antes de dar a luz, ¿no?, que que sí cambia mucho, y puede cambiar mucho en la dinámica. Y algo que mencionas que es muy importante es que la pareja en este caso o que o la persona que no tuvo al bebé, ¿no?, que que puede hacer muchas cosas, ¿no? Normalmente, por naturaleza, los bebés siguen a la mamá, porque normalmente, si se da pecho, pues obviamente lo único que puede dar pecho, pues es la que la que dio a luz. Este, pero como tú dices, ¿no?, o sea, ella ya está llevando toda esta carga física, emocional, de de que que conlleva a tener una nueva vida, y tú dices, bueno, eh, la pareja o el hombre puede, este, bañar al bebé, puede traer los suministros, inclusive algo que que siento que está muy estigmatizado, ah, eh, y digo, va cambiando ahorita con el tiempo, pero sí que que la pareja o el hombre haga que el quehacer, ¿no?, que haga la comida. Está así como de que, ¿cómo?, si ella es la mujer, ¿no?, pero está pasando por un momento que requiere de ti, ¿no? O sea, es un Si ella tiene ahorita un 30 y tú puedes dar el 70 para hacer el 100 juntos, pues lo das, ¿no?, o sea, no no hay tema porque son un equipo, no es estereotipos, no es etiquetas, es ser un equipo.
Ujú. Claro. Sí. Claro. Sí, claro. Ujú. Sí, claro. Sí. Ujú. Claro. Claro, claro. Sí, por eso
Es es muy, bello eso la verdad. Y y creo que está de aplaudir. <chuckles>
Ajá, sí, y bueno, el En la otra en la otra parte que tú comentabas, bueno, la cuestión de de de la pasión en en la pareja, ahí también es un tema delicado porque, de alguna manera, este, cuando el hombre no tiene la madurez suficiente para comprenderlo, este, llega a ver al al bebé como un intruso, ¿no?, alguien que entró en su en su relación Sí, y que, pues, le vino a quitar, digamos que el lugar preponderante, ¿no? Y y pues eso eso llega a ser también algo, este, triste. Este, el hombre, eh, no entiende esos cambios que tú decías que se dan en la mujer en algunas ocasiones, y y quiere que las vidas se recuperen, ¿no?, donde la dejaron antes, eh, sin entender que eso eso ya no va a pasar, o sea, ese
Ah. Ah, como fuera como si fuera competencia. Okey. Mm, eso. Sí, hay un cambio para todos, ¿no?, no solamente
sí, ese cohete, ya ya ese, e tanque de de combustible ya se apagó, ya se fue, y estamos en otra etap en otra etapa donde, sí puede haber eh, ese esa pasión, y sí puede haber ese encuentro y es necesario esa esa unión conyugal, pero, este, puede cobrar nuevas formas, ¿no?, más más sutiles, más este, digamos, más, eh
Ujú.
pequeñas, pero no tan intensas, no tan explosivas, pero que son igualmente muestras de esa unidad, ¿no?
Ajá. Exactamente. O sea, como que siento que mucho de la relación, que cuando va cambiando, es también ir cambiando y adaptándote a la relación, ¿no? O sea, no puedes esperar que sea lo mismo que cuando empezó todo y a lo mejor eran más jóvenes. Que inclusive, pues, la energía también es diferente, ¿no? Este, y como tú dices, ir aceptando y tener esta madurez de las 2 partes de aceptar cómo van a ser las cosas. Ahora, no es que se haya ido todo por la borda, sino va cambiando conforme el contexto de de la pareja, de inclusive de los individuos va cambiando y se va transformando, pero eso no significa que se van quedando atrás, ¿no? Lo importante es que vayan de la mano a este bien común, a esta crianza junta, esta crianza de esta personita, ¿no?, que cuando cuando tienes hijos. Como tú dices, a lo mejor no va a ser lo mismo que cuando despegó el cohete, pero, pues, ya está flotando en el espacio y ya en él, ya que están ahí, que sí se puede hacer, ¿no? O sea, en vez de a lo mejor quedarse en el pasado, este, de que: "Es que antes era así, es que antes era asa". Como decir: "Bueno, ¿ahora cómo puede ser? En esta nueva realidad que nos vivimos como individuos y como pareja, ahora sí que sí se puede hacer", ¿no?, porque el compararse, ya sea con uno mismo del pasado o con otras personas, creo que puede ser muy contraproducente para todos en general, ¿no? Y por ejemplo, esta, no sé cuando, digamos que, pues, en todas las parejas puede haber como como estos roces y así, ¿no? O sea, como para cerrar y y culminar esto, ¿qué qué consejo tú darías? que sería un consejo muy puntual, para cuando digamos que ya hay mucho roce, porque están desvelados, que no coman igual, la intimisa la intimidad no es lo mismo y está como este borde de colapso. ¿Qué se puede hacer como para volver a a a conectar con tu pareja?
Sí. Claro. Sí. Sí. Claro. Ujú. Claro. Sí. Siempre, siempre. Pues, yo diría que tener la capacidad de entender y de ver que, eh, esa persona que está ahí ahora distinta en sus circunstancias sigue siendo la misma que tú amabas inicialmente sí. Este, cambió su su circunstancia, cambió lo exterior, cambió, eh, la forma, cambió, pero pero en esencia sigue siendo la misma persona de la que tú te enamoraste y que a la que ah quizá alguna vez le prometiste que ahí ibas a estar para siempre y pues siempre es siempre, ¿no?, en las buenas, en las malas, en la tristeza, en la felicidad, en el hambre, en el la saciedad, etcétera.
De la como que te enamoraste. Ah. Claro. <chuckles> En todo literal. Oye, pues, la verdad es que muy bonita la plática fue muy amena y y te agradezco mucho.
Sí. Gracias por darme la oportunidad de compartir. Hasta luego.
Hasta luego.